खूब चलाया है जी, बिल्कुल। अ, अच्छा तो डिजिटल डिटॉक्स शब्द सुनकर ना आपके मन में मतलब सबसे पहले क्या आता है? आप इससे क्या मतलब अ, समझा सकते हैं मुझे कि अ
फ़ोन से दूरी में यही आता है कि अ, म डिजिटल डिटॉक्स से मतलब ये है टेक्नोलॉजी से दूर, प्रकृति के सानिध्य में, कुछ ऐसे पल जहाँ पर आप, अपने आप से मिल सकें और दुनिया की जो अ अ, जिस तरह से दुनिया आपको अ, नए चलन में चलाना चाहती है ट्रेंड को फॉलो कराना चाहती है। उसके बीच में आप समझ पाएँ कि हमें अपने लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। हम उन उन उन विषयों के बारे में सोच पाएँ जिसमें हम अ, जिसके वि जिन विषयों के बारे में हम सोच नहीं पाते ऑफिसेज़ में रहते हुए अपने अ, कार्यस्थलों पर काम करते हुए, अक्सर व्यस्तताओं के कारण हम ज़ि ज़िंदगी के मूल्यों के बारे में नहीं सोच पाते। तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। जी।
जी। अ, जी। ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ, सही बात है। जी। अच्छा तो ना मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी डिजिटल डेटॉक्स किया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव कैसा था? और आप मतलब म कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके? जी।
अच्छा अनुभव था मेरा। मैंने जब अ जी, जब मैंने फ़ोन को चलाना बंद किया और कुछ दिनों तक अ, आपने भी तो किया होगा सब लोगों ने किया था कि अ अ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई अ, अब जैसे मेरा अ, दिनचर्या ऐसी है कि कई बार गाँव में चले जाते हैं हम लोग। और गाँव में जाते-जाते हम लाइट चली गई है, बारिशों के टाइम पे ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है, बारिश में लाइट ही नहीं आती है और शहरों में तो फ़िर भी आती है गाँव में तो नहीं ही आती है। और 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं है, तो वैसे ही डिटॉक्स हो रहा है। आप या तो यूज़ नहीं कर पा रहे हो फ़ोन का अ, डिटॉक्स नहीं होता, उस दौरान हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि हम आदि कितने हैं। क्योंकि अगर आधे घंटे के लिए भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अ, पता नहीं क्या हो गया है। पर हाँ, आपको ज़िंदगी थोड़ी साफ़ दिखने लग जाती है। और मैं समझता हूँ आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके नियम बनने चाहिए। लोग जितना अ, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति, आप पुलिस वाले को भी देखेंगे ना तो वो भी एक चौकीदार है तो वो भी अपनी सीट पे बैठा हुआ अ, फ़ोन चला रहा है, रील्स देख रहा है। एक डॉक्टर भी जब फ्री हो गया है तो वो भी रील्स देख रहा है, हर आदमी देख रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी से दूर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो हग हफ्ते में 1 आध दिन, 1 दिन नहीं तो कम से कम दिनभर में 2 घंटे ही सही अ, सुबह का 1 आध घंटा, शाम का 1 आध घंटा, लेकिन थोड़ा वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए।
हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। और फ़िर लाइट भी नहीं आती है गाँव में। जी। आ जाती है। जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ, बिल्कुल। ये तो है। जी। जी, बिल्कुल। जी। हाँ।